Ela morava mais longe, mas a gente estava próximo, eh, a gente sempre se via, só que eu tive fui ter mais contato com ela, de morar perto, quando eu já tinha, assim, eh, já estava na adolescência. Então, eu tive um contato, muito próximo com a outra avó, na infância para adolescência, aí quando teve eu estava na fase de adolescência, gente mudou para a mesma cidade da outra avó. E aí ficou bem próximo, assim, aí eu fiquei bem próximo dela, eh, então eu ia sempre lá e tal, e aí a minha outra avó, mudou também, pra cidade próxima, então, eu tive, eh, final, assim, da fase com as 2 avós, assim, perto, né, mas aí é, mas ai eu comecei mais com com a outra, ir na casa mais da outra avó, também ficar junto ali com ela. E ela fazia, ela eu lembro que ela fazia, um bolo de cenoura, menina era um delícia, assim, um bolo de cenoura, e tinha um "crostinha", assim, de de cobertura em cima que era dura, que não era chocolate. Ela fazia com açúcar aquilo, e ficava um delícia, porque, as avós não tinham muito dinheiro, né, tudo aposentado e tal, ainda mais anos atrás.
Uhum. Uhum. Ah sim. Nossa. Bem perto. Uhum. Hum. Sério. Ah tá. <chuckles> É verdade. E eles dão elas dão o jeito delas, né, e consegue ficar muito gostoso. E você pegou, a receita desse bolo, com a sua avó, você faz ela hoje em dia?
Exato, exato, nossa, ficava uma delícia, hum. Então, eu nunca tentei fazer esse bolo, mas é uma coisa que, essa semana, eu eu vi na internet alguém falando sobre bolo de cenoura, e eu falei: "Nossa, eu precisava tentar, fazer esse bolo", porque, a aqui no eu moro nos Estados Unidos agora, né, o bolo de cenoura, não tem nada a ver, com o bolo de cenoura nosso, né.
Tá. Uhum. Serio, é muito diferente?
É bem diferente, é bem diferente, assim, não não o nosso não é, nem é la nem é laranja, para você para você ter ideia, é é outro bolo de cenoura, assim, eu não sei qual que é a receita, mas não é igual, assim, então é meio é decepcionante, quando, uma vez eu pedi no restaurante, eu falei: "Não acredito", eh, então, eu queria fazer o brasileiro, que é bem mais gostoso, né, vou, eu vou tentar, qualquer dia eu vou fazer.
É menos doce, assim? Como é que é diferente? Sério? Carro. <chuckles> Sim. Tenta fazer, né, a receita aí, que é parecida, com a sua avó e você vai lembrar, né, da sua infância, dos momentos bons, com ela também, e acho que vai ser legal.
Uhum. É. Exato, é, mas eu vou fazer, aí eu vou fazer, uma cobertura de chocolate, porque essa cobertura de açúcar, que ela faz que ela fazia, eu realmente, não tenho ideia, de como que ela faz, <chuckles> como que ela fazia.
Uhum. Era o segredo dela, será? Da família. <chuckles>
Eu acho que era, porque, eh, era tipo, uma calda de caramelo tal mas, assim, essas coisas são difíceis, para ficar amarga. É muito fácil de, né, perder o ponto, né, então acho que, eu nem vou tentar, porque depois suja a panela também, para tirar o o açúcar é difícil, mas eu vou tentar sim.
Uhum. <chuckles> Pois é, né. Está bom então, tenta fazer o bolo, e muito obrigada por contar, um pouquinho da sua história, com os seus avós, dividir com a gente.
<chuckles>